Oo naman, siguro isang magandang ano na rin yan na isama mo siya sa listahan mo. Kasi alam mo, mai-share ko lang din yung karanasan ko dun, na alam mo yun kahit na sa may edad na tayo ng konti, eh, talagang babalik at babalik ka sa pagkabata, na i-enjoy mo talaga yung lugar na yun na yung tipong sa edad na ako na ayoko na sumakay sa mga rides na 'to kasi parang pambata lang siya. Pero 'pag ano susubukan at susubukan mo siya, gagawin at gagawin mo siya, at sobrang ma-enjoy mo siya, at hindi mo masasabing pambata
Mm. Mm. Totoo. Totoo. Mm. Mm, yes. Talagang babalik at babalik, mm.
Oo, hindi masasabing bata lang makaka-enjoy nito kasi kahit matatanda ma-e-enjoy lang talaga siya. At tsaka ang dami niyang mabuboong memories siguro kahit kasama mo yung pamilya mo or mga kaibigan mo talagang masusulit at masusulit niyo talaga yung memories niyo doon. Mm.
Totoo, totoo. Yes. Mm. Naku, paghahandaan ko ata yan. Talagang kailangan ko munang mag-ipon talaga ng madami para magawa namin yan. Pero, matanong ko lang kasi siyempre meron tayong international na pinag-uusapan, um, sa in local ba o lokal dito sa Pilipinas, ano yung tingin mong bakasyon o pinakamasayang bakasyon na natatandaan mo?
Hmm. Mm. Mm. Hmm, sige, sige. O, sige, sige. Hmm. Mm. Siguro pinaka-memorable naman sa akin no, nung pinakatalagang mata hindi ko makakalimutan talaga yung, ah, nagpunta ako sa Calaguas Islands, siguro mm, siguro isa sa mga pinaka, ah, ah, masayang alaala ko 'yon kasi unang pagkakataon ko yun na nagbiyahe ako ng ganun kahabang oras para lang makapunta sa lugar na 'yon. Tapos pagbaba 'ko ng bya ah, pagkatapos ng mahabang biyahe sumakay pa kami ng bangka para lang makapunta sa isla na yun, mm, tapos mm.
Mm. Okey, oo. Mm. Okey, Okey. Mm. Napakahaba nga, mm, matanong ko lang mga ilang oras 'yong biyahe mo pupunta doon?